Eee, şimdi sayfamı açtığımda zaten bir sürü rengarenk insanların paylaşımını görüyorum. Yani ben onları izledikçe ya da onları, eee, açtıkça sayfaları, onlar bana tavsiyede bulunuyor. Yani siteler ya da, eee, eee, sosyal medya hesapları. Ondan etkileniyorum sanırım. Bana çok eğlenceli geliyor. İşin eğlencesi di diyeyim ben. Hayatımda eğlenceli bir an, hayatımda e eğlendiğim, böyle beni rahatlatan bir şey. O yüzden yapıyorum. Şu anda başka hiçbir beklentim yok.
Hımm. I hı. Hımm. Hı hı. Hımm. I hı. Anladım ama peki, eee, bu platformlardan ay bu şekilde yaparak para kazananlar var. Bu senin şu an işin mi? Böyle yorumlayabilir misin?
Evet. Hımm. Hayır, işim değil. İşim değil. Hayır. Yani, işim olabilmesi için çok fazla takipçim olması gerekiyor. Henüz o kadar bir takipçim yok. Eee, bunun için uğraşmıyorum da şu anda. Dediğim gibi, benim günümü, an anları, yani, bir 15 dakika harcıyorum sadece oraya. Haftada 3-5 kere paylaşıyorum. Her gün de paylaşmıyorum ve, yani, ben kendim izliyorum. Çevremdeki insanlar izliyor. Yani, ben kendimi anı olarak da paylaşıyorum. Bilmiyorum. Çarkın içindeyim ben de. <chuckles>
Hımm. Hı hı. Hı hı. I hı. Hı hı. Anladım. Gerçekten. <chuckles> Güzel. Belki bir, eee, başlangıçtasındır. Eee, umarım, eee, ilerleyen zamanlarda bunu, eee, şey yaparsın, ilerletirsin. Eğer istiyorsan tabii ki. Şeyi merak ettim. Bu videoları paylaşırken, <chuckles> eee, ar kamera arkası çekimler olur. Bunlarda hiç komik, eee, anların oldu mu?
Evet. Yok, hiç. Zaten suratımı paylaşmıyorum. Hani, Instagram'da tanıdığım insanlar var, orada var ama mesela TikTok'ta surat paylaşmıyorum ya da, hani, hiçbir fikirleri yok ben kimim insanların. O yüzden arka tarafını da hiç paylaşmıyorum. Daha resmî şeyler, görsel.
<chuckles> He. Evet. He. Anladım, ma Hı hı, yani videolar çekerken yine komik anıların oluyordur sana kalan. <chuckles>
Tabii canım, telefonum düşüyor. Neler neler başıma geliyor. <chuckles> Başka bir kaza olmasın da.
<chuckles> Keyif Evet, aslında keyifli bir zaman da geçiriyorsun kendince, anladığım kadarıyla. <chuckles> Güzel yani. Anladım, anladım. Gerçekten teşekkür ederim bu yaratıcı olma deneyimini paylaştığın için. Çok güzel zamanlar, eee, geçirmişsin. Umarım tekrardan aynı, eee, yük yükselişi yakalarsın. Eee, benim için çok güzel bir sohbetti. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşürüz.
Aaa, evet. Sırf keyif için şu anda. Teşekkür ederim. Rica ederim. <chuckles> Teşekkürler. Evet, benim için de.